ああ、いや、ね、なんか、晩御飯なんだろう、ご飯ご飯をまあ、お米好きなんですよね。でもはい。で、お茶碗でも2杯食べたらちょっと食べ過ぎかなって思っちゃって、「それならちょっとお菓子の方が食べたいわ」とかってなって
はい。 はい。 あ、そうなんですね。お米食べられんですね、はい。 はい。 うんうん。 あ、なるほど。じゃ、ちょっと腹7分目から8分目前ぐらいでやめて、あと、お菓子でこう満たしてるんですね、量。
はい。 はい。 まあ、そんな感じの時もあります。うん、なんか食べたくなるんです。
あ、なるほど、じゃあ、はなるほど。うこ、お菓子を食べ始める、ま、7時半とか8時ぐらいから10時ぐらいまで、こう、パクパク食べるんですか？
いや、そこまではいかないんですけど、ま、えっと1時、8時、まあ、い1時間は食べてないかな、でもさんじよ40分ぐらいとか、結構食べるの早いんで、ワーって食べちゃう時があります。
ああ、なるほど。 ま、ちょっと 見ながら見ながら、ああ、なるほど。 へえ、あ、1箱とか食べるんですか？あ、ちょっ、食べ過ぎたなって日もあるんですか？
あ。 ありますあります。あの、なんかね、ほんとチョコレートなら、ま、1箱いきますね。
はい。 はい。 ああ、そうなんですか。1箱ってあれっすか？20個ぐらい入ってんですか？
ああ、の、時もありますし、なんか、アーモンドチョコなら結構入ってますよね、に20粒も入ってないかもしなないすけど、うん、あれをはい。
なるほど。 はい。 あ、ありますよね、はい。美味しいアーモンドチョコ、はい。全部、ひとはこ食べるんです。
なんか、もうはい、「もう、残しても、ちょっとなんで、もったいないわ」とかって思ったりとか、「あと、もうちょっとなんだから、食べちゃおう」とか思ったりとかして
はい。 はい。 はい。 いや、分かりますよ、それ、一般的、めっちゃありますもんね、はい。その時なんですか、水飲まれるんですか？
ついつい食べちゃいます、はい。 あ、お水ですね。はい。うん。
あ、なるほど。じゃ、そこは健康的ですね、お水飲まれてるのであれば。
あ、そうですね。ま、あたし、あんまり炭酸とか、お砂糖入っているのは飲まないにしてるんで。うんうん、はい。
はい。 はあ、なるほど、それはいいですよね。こう、甘いもん食べるの、あれば。なんか、特に
はい、まだまだ水だけはと思って、<chuckles> はい。はいはい、そうですね、はい。うーん。
あ、なるほど、そこは死守されてるんですね。<laughs> いや、素晴らしいです。なんか食べたくなるきっかけみたいなのあるんですか？ストレスとか、まあ、ちょっと、なんか不安があるとか、これがあるから食べ食べられ食べちゃうんだろうな。も、ただ、おさお菓子が好きなだけですか？
うん。 あ、はあ。